А, наверно, не времени, а сколько шагов нам нужно сделать, да? А?
Мгм. Вот сколько? <chuckles> Можно посчитать количество?
Количество посчитать. <chuckles> Может быть, а, половина пути, когда мы пройдем, мы уже будем видеть, что вот они заметны становятся результаты.
Мне кажется, даже четверть, <chuckles> если можно измерить. М, если этот так измерим, то, мне кажется, это уже, э, как бы есть, а может мотивировать довольно. Вот как-то так. Ну.
Ну, ина удаже четверть? А. Ага, то вы думаете, уже на четверти будет. Мгм. Мгм. Ну, возможно возможно. А с другой стороны, вот мне щас почему-то п а, вспомнилась про историю о потери веса, да, когда человек решает, а, заняться похудением. Он же празднует каждый свой, э, сброшенный килограмм, и он же замечает его каждый, да, там даже каждый, я не знаю, 200-300 грамм. Это же маленький, ам, значение маленькие, шажочек маленький, но тем не менее он его замечает. И
Мгм. Надо, да.
Я не знаю. Ам, м
Мне кажется, это это мот мотивирует. Просто, опять же, вопрос, что считать вот заметным результатом, да? Иногда нам кажется, что вот это вот хотя бы половина пути. Или вот это вот, когда мы уже будем вот совсем-совсем у финиша. Ну вот, но, как бы, <clears throat> если немножечко, а, снизить свои ожидания, да, то, мне кажется, проще жить будет в этом отношении, да. М, вот, да да, даже так. Вот. То есть н не не требовать, как бы, не не не ожидать чего-то прямо супер-вау, да, а вот постепенно к этому идти.
Мгм. Да, да, да. Мгм. Мгм. Мгм, мгм. Мгм. После 2 шагов уже будем видеть что-то такое заметное, да? Мгм. Возможно, да. Мгм.
М, мне кажется, это может помочь.
Просто идти, а там будь что будет. <chuckles>
Да, да. Путь очень важен, но путь без цели он <chuckles> ни к чему не приведет, цель должна быть. <chuckles> Но и цель без пути, п без пути тоже не достигнута будет. <chuckles> Как-то так.
Мгм. Пусь пу путь в никуда. Не будет достигнуто, да, соглашусь. Мгм. Мгм.
Вот как-то так. <chuckles>
Я ещё думаю, что в любом случае, когда мы идём куда-то, нам нужна поддержка. Ам
Так О да, это это очень важно.